Pues, no, yo creo que desde niño, desde que tengo ahora sí que memoria, o, uso de razón, a mí me ha gustado el fútbol, y yo creo que es por mi familia, porque mi familia es muy, muy futbolera. Sí, sí, a ellos les tanto a mi a mis papás, a mis hermanos, ah, a mis tíos, uy, no, no, no, tengo tíos que todos sí, se apasionan mucho por el fútbol. Ha hecho, cada fin de semana que que juega el sus sus equipos, ahí andan mandando mensajes de que: “Hey, ¿están viendo el partido?”, y “gol”, y todo eso. Entonces, yo creo que por eso es de que sí, sí, a mí sí, me gusta mucho pues, obviamente me gusta más jugarlo, ¿verdad? Pero, pues, como luego no tengo tiempo, o, ya de repente ya no ya la condición ya no me da tanto, este, pues, también me divierte el verlo, sí.
Ujú Sí es muy <chuckles> Ah, ¡qué bueno! A todos. <chuckles> <chuckles> ¿Tanto verlo como jugarlo? Ah. <chuckles> Ajá. Ah, está muy bien. ¿Y tu familia?, por ejemplo, pues, ¿no? Que son muy muy apasionados, ¿no? También, no sé si, o sea, ¿a ti te gusta el mismo equipo que ellos, o, también eh, se discuten por ahí? <chuckles>
Sí. No, <chuckles> no, de hecho, mira, te te voy a contar, este, de toda la familia de mi mamá, y toda la familia de mi papá le van a un solo equipo, los o sea, las 2 familias le van al al América, no sé si lo conozcas
Ajá. ¡Uy! Uy, uy. <chuckles> Bueno. <chuckles>
ajá, ellos le van a al América, todos, o sea, todos, eh, tanto mi papá, mi mamá, mis tíos, mis tíos por la parte de los 2 lados le van al América. Y eh así que, pues, en mi familia solo somos eh, bueno, éramos mi abuelo, mi hermano mayor, y yo, que le vamos a las Chivas. Solo somos 3 contra 20, 30, no sé cuántos sean ellos del América.
Sí. Ajá. Ajá. Ah. ¡Uy!, no, ¡Sí son un montón! <chuckles>
Y y sí, y luego, bueno, eso era porque, bueno, mi abuelo ya falleció, entonces ya nomás nos dejó a nos a mi hermano y a mí. Entonces ya somos los únicos que que le vamos a ese equipo aquí en la familia, y, este, y nada, pues, ya te imaginarás, cada vez que juegan, pues es la burla, o sea, es que no se puede también 2 contra 10, 15 que se juntan cada vez, pues, no.
Mm. Ajá. Sí, me imagino. <chuckles>